แบบสบาย ๆ ไปเลย เราจะได้ไปคิดอย่างอื่น อย่างเงี้ย ไปเตรียมอย่างอื่น อืม มัน มันตาม ชอบเอาแต่ใจ อย่างเงี้ย อืม พี่ก็เลย
get feel พี่ get feel
อืม พี่ก็เลยแบบ ห อ่า พี่ให้ ไม่ทำให้ แต่ว่าพี่ ไปเคลียร์ให้ว่า เออ เอาแบบนี้ไหม? แล้วก็ปรับนิดหน่อย ถ้าไม่ชอบก็ปรับ ลบอันนี้ เติมอันนั้น อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่า มันจะได้ไม่ต้องมาเครียดกับ อ่า จุดจุดนี้มากเท่าไร เราจะได้ไปเตรียมของ เตรียมอะไรพรีเซนต์ อะไรอย่างเงี้ย อืม อืม
อ๋อ เหมือนเป็น เป็นการพูดให้แบบ เขาเรียกว่า พี่พูดเพื่อปรับเอาแล้วกันพี่ แบบจะเอาเป็น เหมือนชี้แนวทางว่า จะเอาแบบไหน ก็อัน เขาเรียกว่า รีเควสต์ มา
ค่ะ อืม ๆ ๆ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ จะ จะเป็นแนวนั้น เพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วไงน้อง มหาลัยมันต้องแบบ เขาไม่ได้สนใจว่าน้องจะเกิดปัญหาอะไร เขาก็แบบ คุณต้องมีงานพรีเซนต์ อะไรอย่างเงี้ย อืม
อือฮึ ใช่ พี่ ใช่ครับ มันก็ มัน มันก็สอนนะพี่ว่า เออ ให้เราเป็นผู้ใหญ่แบบมีความรับผิดชอบนะพี่ ตั้งแต่เรียนมหาลัยอะ เพราะ ข เขาก็ไม่ได้สนเราว่า งานคุณจะเสร็จ ง คุณจะมีปัญหา อะไรอย่างเงี้ยพี่ มหาลัยอะ
อือฮึ อืม ใช่ ใช่ ๆ อืม อืม อืม ๆ ใช่ พี่ พี่เห็นด้วยเลย <chuckles> ก็วันนี้ ก็ได้มาคุย แล้วก็มาเหมือนแบ่งปันวิธีคลายเครียดกันเนาะ ก็ขอบคุณน้องมาก ๆ ที่แบบมาแชร์กิจกรรมแบบนี้ร่วมกันเนาะ ก็หวังว่า อาจจะเอาไปใช้ อ แต่ละฝ่าย อาจจะยืมของกันไปใช้ได้บ้างเนาะ แต่ละฝ่ายก็
ครับ ครับ เอาไว้ เขาเรียกว่าอะไรพี่ เอาไว้ใช้ แต่ อะแดปต์ ไปใช้ในการทำงานที่เป็นงาน งานประชุมแล้วกันพี่ ได้ครับ
อา ใช่ เออ ๆ ใช่ ๆ อา ได้ ๆ ๆ วันนี้ก็ขอบคุณน้องมาก ๆ ค่ะ อืม
ครับ ขอบคุณพี่เหมือนกันครับ สนุกเหมือนกัน สนุกสุด ๆ เลยครับพี่ ครับ
ค่ะ <chuckles> เหมือนกันค่ะ ก็ขอให้แบบ สวัสดีค่ะ
ครับ ครับ สวัส